Qu'est ce qui me plaît le plus quand je voyage? Moi, heu, c'est juste, heu
Ouais.
partir, déjà, de là où je vis. Heu, j'aime bien là où je vis, mais juste l'idée de partir pour pouvoir, heu, voir autre chose. Même s'il s'agit de d'aller dans la ville la plus proche, heu, déjà, juste cette idée-là. Ça me donne, heu, l'impression de
Mouais.
de décompresser.
OK. Mais, heu, il y a quoi qui te déplaît du coup, quand tu voyages?
Voilà. Et c